Ya, şöyle, aslında benim de, yani, senin söylediğinin tam tersi, küçükken patavatsız ve şeydim. B ben bu arada, "Bu seni mutlu mu etti?" diye sormazdım. Onu yaralayacak başka bir şeyle, daha ağır bir şeyle karşılık verirdim ve bunu değiştirdim aslında ben. Yani, şöyle: Açık iletişim, ben ne hissediyorum onu söylüyorum ama karşıdakini kırmaya çalışmadan çünkü onu kırmanın bana bir şeyi Çünkü ben eskiden kırıldığım için, ııı, söylüyorum bunu. Eee, şey çal yani, şey yapmaya çalışıyorum. Evet, ben bunu hissediyorum, sen bunu söyledin, bana bunu hissettirdi
Hı hı. Hıı! He he. O! <chuckles> Hıı! Hı hı. Evet. Faydası yok. Hımm, he he. Hı hı.